Mmm, memang tadi ya, kalau bisa sih memang, eee, istri sendiri yang menginisiasi. Jadi memang kalau, tadi ya, kalau memang istri sudah menyampaikan keinginan yang kuat. Jadi bisa tuh dengan strategi bahwa yang menginisiasi obrolan adalah, eee, istri sendiri gitu kan. Kan poin poin-poin terkait karir gitu kan, itu lebih baik sebenarnya muncul dari istri. Jadi nanti sebenarnya, eee, untuk closing the deal-nya lah. Istilahnya itu dari kamu, gitu jadi nanti kamu enggak perlu lagi untuk kemudian menjelaskan hal-hal tadi ya, yang bersifat teknis atau kemudian alasan tadi. Justru kan, ti ketika itu i disampaikan dari dari sisi kamu sebagai suami, sebagai menantu ya maksudnya, itu akan lebih berat kan untuk diterima. Tapi ketika memang, eee, alasan atau value atau nilai-nilai keluarga yang ingin diraih itu, u datang sendiri dari, eee, istri sebagai anaknya tadi, ya mudah-mudahan ya, eee, sang mertua ini dia melihat bahwa, oh memang i ini memang keinginan bersama dan memang itu sudah, istilahnya sudah diterima dan diadaptasi dan diadopsi oleh anakku sendiri gitu kan. Jadi mudah-mudahan itu sudah lebih luluh ya. Karena kan kalau misalnya langsung dari dari mert menantu malah kan jadi ada resistensi besar ya. Nah, jadi nah karena karena tadi kan ada ada konflik interest-nya lah istilahnya gitu
Oh, gitu. Oh, gitu. Iya. Oke, oh gitu. Mhm mhm. Mhm. Oke, ngerti, mhm, iya iya. Aku ya? Mhm. Iya ngerti, aku ngerti banget sih. Iya wah, aku enggak kepikiran loh. Ternyata, eee, saran kamu bisa bikin aku tuh, kayak punya harapan gitu kan dan aku, eee, mulai besok nih nanti aku ngomong deh sama istri, pelan-pelan agar istri ini, eee, memulai percakapan. Pelan-pelan lah, tapi enggak yang langsung gitu ya, maksudnya ya. Karena, kayaknya mertua aku, eee, lebih dengerin kalau misalnya istriku yang ngomong langsung, daripada aku kayaknya lebih resistensinya itu lebih tinggi gitu ya. Wah! Makasih banyak loh atas saran dari kamu, aku jadi kayak punya harapan. Aduh seneng banget aku rasanya.
Mhm mhm. Betul betul. Oke oke.